Bah, je pense que c'est surtout personnel. Ce que, mmh, je pense qu'une chanson, ça peut parler à à beaucoup de gens, hein, mais sur différentes étapes de sa vie, en fait. Dire que là, tu vas avoir une chanson qui, là, heu, va pas du tout m'attirer, mais s'il faut, potentiellement, d'ici quelques années et bah, ça me parlera, heu, ça dépendra un petit peu de ma vie, de mes ressentis. Donc je pense que c'est surtout perso, heu, vu que c'est assez universel et accessible à tous, heu, la musique. Je pense que c'est c'est purement perso, ouais, franchement. Mmh.
Ouais, OK. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Mmh mh. OK. Ouais, ouais, ouais, ouais. Bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que les j nos jeunes générations vont être autant attirées, heu, par Queen, Prince, heu, qu'on l'a été, ça c'est sûr.
Ouais, c'est ça. Puis, du coup, c'est vrai que non, clairement pas. Puis, bah, après, heu, c'est sûr que, bah, les parents ou les entoura l'entourage, heu, ça joue aussi beaucoup, hein, dans ta culture, heu, musicale et cetera. Enfin c'est sûr que moi, si j'avais pas grandi avec, heu, Prince ou Queen, heu, bah, peut être que de moi même, tu vois, je l'aurais jamais vu. Alors pourtant, tu v bah là, tu as des biopics et tout qui sortent sur, heu, les groupes. Donc peut être que de fil en aiguille, finalement, je tu vois, genre, j'aurais regardé, heu, le film, heu, Bohemian Rhapsody et voilà, tu vois, heu, ouais, peut être, tu vois? A a avec le temps, à force, on sait on sait jamais, tu vois?
Pas pour les mêmes raisons. Mmh. Mouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ouais, peut-être que ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah OK, OK et ça serait venu, heu <chuckles> OK, ouais, je vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. OK, bah je vois. Ouais c'est vrai, j'ai pas vu ça comme ça, heu, c'est une bonne manière de voir la chose.
Donc heu, mmh. Ça peut venir à force, tu vois. Il faut faut se laisser porter. <laughs>
Ouais ça peut venir à force, OK. Ouais, ouais, ouais, ouais, il faut pas se forcer en tout cas, ça c'est sûr, hein.
Non. C'est ça. Clairement, heu, il faut pas.
Mmh, OK. En tout cas, c'est c'est cool que, du coup, ces musiques, elles aient une grande importance pour toi, heu et c'est vrai que, du coup, je vois un petit peu mieux comment est-ce qu'on on fait d'une chanson la sienne, heu, au travers des gens, au travers, heu, du coup, des sentiments, toutes ces choses-là dont tu as parlé. Donc, c'est très intéressant. OK.
Mmh. Ouais. C'est clairement ça. Ouais, ouais, faut que ça te parle sur le moment. Et puis, heu, là, vraiment, du coup, ouais, c'est surtout des chansons qui sont associées à des moments et du coup, bah, des vrais souvenirs, heu, qui m'ont, bah, qui m'ont marquée dans la vie, quoi. Et il y en aura, bah, sur certainement d'autres, heu, plus tard, tu vois? Là, beh, par exemple, je me marie, heu, l'année prochaine, peut être que voilà, il y aura la chanson du mariage, heu, <chuckles> aussi. <chuckles> On sait pas, on verra. <laughs>
Ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Une option, ouais. <chuckles> Peut-être que ouais peut être que c'est ça. <chuckles> C'est ça. OK ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, en tout cas, c'est toujours un petit peu plus que le rythme, c'est toujours un petit peu plus loin, c'est c'est quelque chose d'un petit peu plus précis, de plus OK. Bon, bah, c'est trop bien.
Ouais. C'est ça. Ouais, puis c'est un ressenti purement personnel, quoi, clairement, ouais.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, forcément, c'est la tienne, du coup, ça devient hyper perso. Bon, bah, trop cool. Bah, merci d'avoir répondu en tout cas, c'est trop bien.
C'est ça. <chuckles> Exactement. Mmh. Bah écoute, m merci à toi de d'avoir pris le temps de de m'écouter. <chuckles>
Mmh mh. Parfait. Avec grand plaisir, merci beaucoup.